É dizem que não é bom porque até exercitar de noite você não vai dormir bem, né, porque você está aí mandando
Isso é, e você vê as academias cheias, né, e por conta dessas pessoas que enfim, pra mim, é, para mim não funciona legal.
Sim. Os horários. Hum.
Então é como eu te falei, eram metas que eu tinha, né, o o curso de inglês era uma delas, e o de pintura também que eu queria começar.
Uhum. Uma pergunta, eh, você acorda que horas?
Às 6h00.
Ah você já acorda cedinho.
Sim. Eu só não estava acordando cedo
Tá.
passei um mês aí acordando mais tarde, por conta de eu estar indo trabalhar até às vezes 2h00.
Uhum. Porque o ideal seria você estudar antes de começar a trabalhar.
E para mim é horrível. Uhum.
Colocar aí, se você colocou 1 hora, começar com meia, não colocar uma hora
Aham.
de estudo, começar com meia hora todos os dias um
Eu acho muito pouco.
um pouquinho.
Nem dá essa aula que eu tenho nem dá, é a a aula é de 1 hora.